Allora, ti è mai successo di incontrare una persona del tutto sconosciuta in un momento della tua vita, che ti ha aiutato?
Assolutamente sì è successo nel periodo adolescenziale, mhmm, quindi, uhm, in cui ero comunque più sensibile del solito abbastanza solo, abbastanza insicuro, alienato, ecco, mhmm, riguardo la mia vita
Mh.
ed è successo, uhm, in una maniera particolare ecc
Beh, è una cosa abbastanza, penso, comune tra Sì.
ovvero su un gioco online, chiamato Habbo, non so sei hai presente.
Ah boh, no non l'ho presente, dimmi, di che si tratta?
È un gio è praticamente è un gioco online 2D basato su una specie di hotel virtuale in cui puoi cre creare il tuo avatar, personalizzato e le tue stanze personalizzate. Diciamo, funziona a base di questi crediti che tu compri appunto, mhmm, tramite i soldi reali è un po' un sistema capitalistico nel nel gioco. Quindi tu compri crediti e ti crei questa stanza personalizzata
Sì. Ah, penso che ce ne siano tanti di giochi basati su questo criterio, ehm, che compri credito sì, infatti, okay.
Sì, sì, sì. Sì, uhm, ai tempi però andava soprattutto questo gioco, Habbo.
Questo qui, okay.
E diciamo che Habbo, ai tempi era un po' il mio modo di, mhmm, socializzare quando non a non avevo per forza con chi, perché vivevo in un paesino quindi periodo di adolescenza, mhmm, transizione anche da bambino e adolescenza intomma insomma
Mh-mh. Certo, un periodo duro, no, si sa, l'adolescenza è dura. E ehm
Sì, assolutamente è un periodo sensibile, ecco.
E quindi cioè tu, ehm, facevi amicizia, ehm, in maniera virtuale con delle con dei perfetti sconosciuti, quindi non sapevi chi ci fosse dietro lo schermo.
Eh, su Esatto, uhm, diciamo che passavo le mie giornate più di 6-7 ore al giorno, uhm, su questo gioco, uhm, con questi avatar che, erano più o meno persone, bambini, ragazzi della mia età, più o meno, ecco. C'era una differenza massimo di
Ah. <chuckles>
uhm, o meno 3 o più 4 anni, diciamo. Mhmm, giocavano anche adulti. Però, gli adulti magari uhm
Ma infatti, mi incurio mi incuriosisce questa cosa, perché adesso non sei più un adolescente, a livello di sicurezza, ehm, come fai? Ehm, come fa uno a sapere al 100 % che si tratta di un ragazzo della tua età e non un adulto che camuffato da ragazzino?
Beh, uhm, a hai aperto un argomento, mhmm, interessante a riguardo perché <chuckles> ai tempi comunque Habbo era, mhmm, un gioco molto, uhm, so su nei riflettori, sotto dei riflettori da questo punto di vista, perché magari era molto era molto moderato, magari c'erano adulti che addescavano minorenni, bambini quindi era, ehm, era molto moderato diciamo mhmm, da questo punto di vista comunque uhm, se, mhmm, c'erano comportamenti sospetti, veniva il moderatore e ti, uhm, bannava, ti bandiva, appunto dal dal gioco. Quindi era comunque
A parte. <chuckles> Ah, okay. Eh infatti. Okay.
uhm, un gioco sicuro più o meno, da questo punto di vista.
Una curiosità insomma, da da mamma più che altro, sai, che c'ha degli adolescenti, mi chiedevo insomma, ecco come fai a proteggerti in questo senso? Ma senti e quindi tu in questa circostanza, hai conosciuto una persona in particolare o diverse persone?
<chuckles> Sì, sì. Sì, mhmm, ne ho cono mi sono fatto diverse, mhmm, di amicizie in questo gioco. Però amicizie, mhmm, che ovviamente cioè così, un po' a caso, sì, però c'è una una persona in par particolare, di cui appunto vorrei parlarti
Che t'hanno aiu Oka Virtuali.
che, ehm, ho conosciuto su questo gioco e mi ha cambiato totalmente la vita. Poi siamo spoiler, siamo diventati amici anche nella nella vita reale, ci siamo visti, però partiamo un po' dal dal <chuckles> dal e esatto, esatto.
Addirittura, ma dai. D dalle origini. <chuckles>
Diciamo che, era una normale, una classica sera, ehm, ero nella mia stanzetta virtuale, abbellita ed entra questo avatar, questa persona di cui, mhmm, mhmm, ehm, di cui che di cui ricordo appunto un abbigliamento particolare, un po' diverso da quello, uhm, stravagante che magari era comune appunto nei nei giocatori di Habbo
Eh, certo, immagino che puoi spaziare con la fantasia, quando puoi nei giochi virtuali. Invece l questa persona è entrata in maniera sobria. <chuckles>
Sì, sì, esatto, cioè aveva aveva il suo mhmm, il suo fascino quell'abbigliamento, era un po' immagina un po' mistico, un po' sembrava, uhm, un po' hippie a tratti, diciamo, mhmm, particolare.
<chuckles> Ah okay, okay, okay ho capito, sì.
Ehm, questa persona si presenta, ehm, mi sorprende, mhmm, il suo modo di parlare con me, molto maturo, profondo ehm, che non ho a quell'età giustamente, non ho non n non avevo a mai avuto modo di sperimentare con nessuno di di base
E quindi, cioè perché la la voce scusa se ti interrompo, visto che non sono appunto non lo conosco bene questo gioco, ehm, gli avatar ovviamente sono, ehm, avatar, quindi non non siete voi, non si vede nulla eccetera, eccetera, la persona reale, ma la voce invece è quella reale non è camuffata? Tu sentivi la voce reale di questa persona? No.
ehm, fatto sta mh-mh. Mhmm, no, mhmm, la voce non non era presente nel gioco, mhmm, era solo la chat. Potevi chattare.
Ah okay, chat, perfetto ho capito, ho capito, adesso è tutto chiaro okay.
Sì, mhmm, ecco questo faceva appunto, mhmm, mhmm del gioco, comunque, mhmm, c'erano anche ai tempi, giochi in cui si poteva parlare a voce, come Second Life, se non sbaglio
Mh-mh.
però, Habbo aveva questo dettaglio particolare, che di base faceva un po' creare il tuo alter ego, potevi esprimerti, magari anche se eri un adolescente insicuro come ero io, potevo comunque n mhmm, mio modo parlare, esprimermi, fare il mio look senza essere giudicato troppo
E neanche veniva fuori la tua le tue paure, e le tue insicurezze, perché comunque appunto, dietro uno schermo, dietro una chat, quet tutte, mhmm, queste cose non vengono fuori così subito.
quindi Esatto, quindi dava, ehm, e comunque, anche tuttora, dà la possibilità di esprimersi, ehm, in una maniera in cui, magari a quei tempi io non potevo, ecco.
Okay.
E di base co' questa persona, uhm, abbiamo creato, mhmm, un'amicizia, ehm, davvero bella, profonda basata su, mhmm, uhm, davvero bei valori perché è stata ed è tuttora, forse uno dei miei pochi amici, con cui mi sono concesso sia io sia a lui, ci siamo concessi di essere vulnerabili uno con l'altro, tramite questo gioco
Fantastico, mh.
il che, uhm, lo rende m molto magico ecco. <chuckles>
<chuckles>
E di base sì, abbiamo iniziato a parlare, in quelle sere lì, che poi d mhmm, ci s ci siamo visti quasi ogni sera per anni, immagino.
Sempre in maniera virtuale stiamo parlando giusto? Non di persona, okay.
Sì, assolutamente sì.
Mh-mh.
Ehm, uhm, di base è nata un'amicizia davvero che mi ha cambiato la vita, tramite una persona a caso, conosciuta nel media online, su questo gioco lì. Se quella sera magari, uhm, questo avatar non fosse uhm, non avesse cliccato sulla mia stanza, a caso, non non sarebbe successo poi, quello che è, uhm, la nostra amicizia ora.
Certo. Certo, ma senti, ma voi vi siete anche conosciuti poi in rea nella nella vita reale mi hai detto, e cioè, e quindi questo mi fa pensare che, sempre per caso, entrambi vivevate nella stessa città, paesino o vicin non lontani.
Sì, sì. E ti dirò di più no, in realtà vive viviamo e vivevamo ai tempi, in paesi diversi. <chuckles>
Ma dai.
Sì, sì, infatti lui ha preso l’aereo, per la prima volta, p lui essendo più grande di me di, ehm, 4 anni ai tempi. Uhm, anche, ecco questo sp spiega anche il livello di maturità, che comunque ho visto in lui, e lui ha visto in me, perché, mhmm, appunto mi sentivo un po’, mhmm, diverso, un po’ più grande a livello mentale, forse, dei miei coetanei sì, sì.
Certo. Rispetto alla tua età, mh-mh.
E questo ci ha accomu uhm, ci ha accomu c'ha fatto mhmm, c'ha concesso appunto, di, uhm, essere poi quello che siamo, mhmm, stati e quello che siamo ora. Ehm, ed effettivamente si è creata una connessione, come ho detto prima, davvero bella perché quel gioco, c'ha dato l la possibilità di, uhm, mhmm, essere davvero vulnerabili, no, ehm, magari che, mhmm, è difficile nella vita reale per via di 1 o più fattori, uhm, farlo così facilmente, essere vulnerabili. Invece quel gioco ci ha concesso appunto di farlo, ehm, ed è bello.
Beh, probabilmente certo, è bellissimo son convinta che non è stato soltanto il gioco ma, anquan anche una sorta di, ehm, connessione tra te e questa persona, perché comunque tu ne hai incontrate tante altre di persone su in questo gioco, però non è mai scattata, ehm, quella quella connessione che tu hai trovato invece con questa persona, quindi sicuramente anche quello. Vi siete ritrovati ecco.
Beh sì, sì, sì, mhmm, pos mhmm, esatto, cioè comunque quel gioco lì, mi ha concesso di, uhm, accedere anche a tipi di persone diverse, che magari io vivendo ai tempi in Italia, mhmm, poi mi sono trasferito più avanti, do dove appunto ci siamo visti. Però appunto, io vi io vivevo a quei tempi parti mhmm, di adolescenza, in un paesino sperduto, in cui giustamente non avevo modo di conoscere persone, magari con, mhmm, diversi interessi o comunque avere una conversazione particolare, filosofica, introspettiva; ecco, lui mi dato questa questo gioco qui mi ha da comunque l mhmm, in un tutto il c tutto il mondo virtuale
Certo. Sì. <chuckles> Eh, certo con diverse esperienze. Sì.
e ha dato questo questa opportunità e ne sono s sono davvero grato ecco.
Ma, bella questa cosa, ehm, che ci sono anche gli aspetti positivi dei videogiochi perché uno in genere <chuckles> ha un’associazione sempre in qualche modo negativa, no, di dipendenza, di perdita di tempo, eccetera eccetera, o anche di pericolo no. Ehm, invece è bello che si possano riscoprire anche anche questi aspetti, perché appunto come dici tu, ehm, vivendo in un paesino piccolo, sicuramente era tutto molto più piccolo e limitato, invece, ehm, questo mondo virtuale ti ha aperto tante porte.
Certo. Assolutamente. Poi ho conosciuto ol oltre lui, anche un'altra persona, un'amica, mhmm, con cui, ehm, passavamo tutti e 3, uhm, ad un certo punto <chuckles> le serate, quindi si è creata un po' un'amicizia a 3
Carina, mh.
e ancora, con questa terza persona, mhmm, mi ci comunque m mhmm ci chatto, mhmm, mess ho anc uhm, ci messaggiamo ancora, ci comunque, ci siamo aggiunti su Instagram, uhm, eccetera. Però, ancora non ci siamo visti nella vita re mhmm, nella realtà, però, uhm, sono convinto che succederà, è questione di tempo e anzi, uhm, era era c stava quasi per succedere, ma purtroppo non
Ah, nella realtà.
non non ce l'abbiamo fatta, per questioni sì, sì, sì. Però, ecco sì, c'è stata anche una terza persona, che abbiamo ehm, siamo stati siamo stati sempre noi 3 in questa stanza, uhm, immagina belli a ab mhmm, con un abbellimen
Non non si che non si è ancora verificato. Logistiche direi, sì.
con un mobili, perché i i fu i i mobili di questo gioco si chiamano i furni, così sono chiamati, furni
Okay.
e immagina che c'era questa stanza, con questa atmosfera stellare, mhmm, immagina di stare in un falò, c'era questo falò continuo, in mezzo all'erba quindi s c er ti dava davvero quel quel quello stato sì, quello stato mentale di chiacchierare, di aprirsi, di esprimersi, davvero bello guarda.
Quella sensazione quasi irreale. <chuckles> Ah, che bella che è questa storia, non mi sorprende ecco, in genere appunto sono abituata ad altro, ri ehm, an sia come visione che come approccio, sì. <chuckles>
Altre storie, <chuckles> ma ai tempi magari, mhmm, era era diverso. Magari ora, appunto, anche il mondo online, è diventato troppo online, e questo magari ha amplificato gli effetti negativi, magari più che un tempo, quando e tutto era un po' più, ehm, equilibrato secondo me sì, sì, sì, sì.
Sì. Moderato, mh-mh. Ma senti ma, mhmm, tu, mhmm, ehm, perché questa persona è un po' così speciale che hai conosciuto online e ti ha aiutato; quindi ti ha aiutato soltanto nel senso chi ti ha aiutato, uhm, a parlare, a essere più vulnerabile, oppure ti anche un po' cambiato la vita nel senso che tu ha poi deciso di fare delle scelte specifiche per cui, che ne so, hai lasciato il tuo paesino, non saprei, boh altro?
Sì assolutamente ma, mhmm, ti ti dirò, uhm, mi ha modellato com questa amicizia mi ha modellato completamente il carattere nella persona che sono io e nella persona che, mhmm, ho sempre voluto essere. Quindi sì, molte scelte, mhmm, legate al a quello poi mhmm, al trasferimento, alla mia personalità secondo me sì, uhm, sono convinto, uhm, che, mhmm, sono state influenzate anche da questa amicizia, soprattutto da questa amicizia che era davvero la mia ancora, la mia ehm, la mia ragione di vivere ai tempi, perché ero davvero perso; quindi ringrazio molto questa persona che mi ha aiutato davvero a passare quei momenti, ecco.
Maddai. Ma che bella storia! Ehm, ti ringrazio per averla condivisa. È una storia molto bella; ehm <chuckles> è stato un piacere e ci sentiamo alla prossima, okay? Ciao.
Grazie di avermi ascoltato. Assolutamente.